بُصّي يا ستّي إحنا ممكن نجيبها نجيبها بشكل عكسي يعني، أنا ممكن يكون دوري أنا لإن أنا سنّي كبير شوية فيعني إيه، حتة تجارب والفشل والحاجات دي يمكن شوية إتجاوزتها، لإن أنا سنّي كبير يعني. أنا يعني ممكن تسأليني أنا كمثلًا مُعلم، آه، ك يعني.
إمم. آه، يعني خلاص بقى أنت ما بقاش يحصل لك التجارب دي يعني دلوقتي مثلًا عشان سنّك كبير؟
لأ، يعني حنقول مثلًا ما فيش إنسان كامل ممكن يمُر بفشل كده وي وبيحتاج دور، حتى لو أنا كبير برضُك كده باحتاج الدو يعني دَعم من الأكبر منّي م سواء من الأهل أو كده ممكن يكون جدّي أو أو أو أو جدّتي أو أبويا يكون عايش وآخد منُّه إلهام و ويساعدني في التعاون مع الفشل. يعني أنا هاكلمك أنا دوري أنا بقى، يعني أنا ممكن أكلمك أ
إمم. أكيد. آه طبعًا. إمم، طب أنت آه، كلمني بقى، بتتعامل إزاي مع الفشل؟
آه، يعني عشان ده الواقع من ت من واقع تجربة، تجربة خاصة بيّا وشخصية ف فده فاقدر أتكلم يعني ك كدوري أنا مثلًا، لو لو لو مثلًا حد فشل قدّامي وكده، أنا اسأل أنا أ أ لإن أنا مُعلم يعني، أنا في المقام الأول أنا مُعلم. ففكرة إن أنا أذّاد
آه، حلو جدًا. ماشي. آه، طب كويس جدًا، يعني أنت يعني أنت بجد فعلًا أنت يعني تقصد اللي أنت مثلًا أنت مُعلم عشان سنّك والّا دي أصلًا مجالك؟
،والله هو ده مجالي، ده مجالي مجال التعليم والتربية، وكمان فوق دول ودول أنا أب، يعني أنا عندي اولاد وكده وأقدر اتعامل معاهم، يعني إزاي مثلًا لمّا يحصل معاهم فشل أو كده، إزاي أدعمهم سواء بقى إذا كانوا طلبة عندي أو أو أبنائي أو كده، آه.
إمم. حلو جدًا. آه. طب ما تحكي لي بقى هس

هو هو هيحس إن هو مقبول، يعني هو ده مش هيكون دافع ليه لإن هو يكمّل فشله، آه أنا كُلّ ما مثلًا أسقط المدرّس هيجيب لي شوكولاتاية، لأ مش كده، م <laughs> أيوه أيوه، أنا فاهم سؤالِك، آه.
إمم. لأ، أنا أنا باقول أنا أنا قصدي أسألك يعني ممكن يحوّل لحظة فشله دي لفرصة إنّه يتعلم أكتر ويحسّن من نَفسُه، والّا بتبقى مثلًا يعني بدَل أقصد إن هي بدَل الإحباط يعني؟
أيوه. أيوه. آه آه آه، فهمتِك، فهمتِك، سؤالِك جميل جدًا جدًا جدًا. آه، هو لمّا الطفل يلاقي إيد بتتمَد له ودَعم ومثلًا وشوكولاتاية جايّة له، مدرّس طيّب معاه كده بي ب حنيّن عليه، آه، ح آه حتّى أ أ التق التقصير اللي هو عمله أو ال أو ال أو الفشل اللي هو عمله أو السقوط مثلًا، لو سمّيناه، لو هيحس إن دي م ما ينفَعش يعني يعني أنا يا ترى هاكون جدير بحُب المُعلم ده وأنا و وأنا ساقط في المادة؟ أكيد هيسأل نَفسُه الطفل كده. آه، فبالتالي هيكون دافع ليه للنجاح، اهم.
إمم، إمم. آه، حد بياخد بإيده بقى خلاص يعني، امم. آه، آه. ده شئ كويّس جدًا طبعًا. أ طَب أنت ل يعني آه، يعني أنت بتشوف إن إن إن الدعم النَفسي كمان مهم، يعني أهم حاجة، والّا ممكن ننصح بقى بنصيحة عملية مثلًا، أنت بتقول إن أنت هتنصحه خلاص نصيحة عملية وي ويطبّقها، والّا زي ما قُلت كده، لازم الدعم النَفسي أولًا وتحسسه إن الموضوع بسيط؟
أيوه. أيوه، ده الدعم النَفسي ده مش للصغار بس، خلّي بالِك، ده إحنا ك يعني ش ش أنا باكلمك، أنا كمُربّي ومُعلم وأب أهو، أنا والله العظيم ب باحب الطبطبة، يعني أنا عايز لمّا بيحصَل لي حاجة باستنى حد ييجي يطبطب عليَّ ويقول لي أنت مالك مالك؟ يعني أنت زعلان ليه؟ والله، ولو ما حد جه أنا بابقى متضايق متضايق، بالرغم إن أنا خلاص بقيت ناضج يعني وكبير ومُربّي بقى ومثالي و <laughs> وحلو وكده مع الأطفال وبتاع، بس أنا و والله محتاج الدعم.
إمم. آه، آه. <chuckles> فاهماك. آه، عندك حق. جميلة. <laughs> إمم. طَب طَب أنت ممكن ممكن يبقى يعني في حد في حياتك علّمك إن أنت تتقبّل الفشل، أنت بقى شخصيًا، بعيدًا عن إنّك مُعلم، حد علّمك مثلًا تتقبل الفشل من غير ما تحس إنّه كسَرك مثلًا؟
اهم.